สวัสดีค่ะคุณบ้าน
สวัสดีค่ะคุณหมวก เป็นยังไงบ้างคะวันนี้?
วันนี้ เจริญอาหาร อิ่มอร่อย วันนี้อยากรู้ไหมว่าเรากินข้าวกับอะไร?
อุ๊ย! กินอะไรคะ?
ยำวุ้นเส้น ใส่ผักหวาน
อุ๊ย โอ้! น่าสนใจค่ะ รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงอะ ต้องชอบกินยำ กินส้มตำ <chuckles>
อา <chuckles> ใช่ ก็ ใช่ ส้มตำก็ต้องเป็นปูปลาร้าด้วยนะ ตำไทยก็ไม่ใช่แนว อืม ใช่
ใช่ มันไม่ถึงเนาะ รสชาติมันไม่ถึงอะ ตำไทยอะ อืม
ถูก มัน ม มัน มันเป็นนางเอกเกินไป มันไม่ ใช่ ตัวเรา <chuckles>
<chuckles> ใช่ นี่ก็ชอบกินตำปูปลาร้าเหมือนกันค่ะ รู้สึกว่ามันถึงรสชาติดี
<laughs> โอ้ ใช่ มันจัดจ้าน <sniffs> พูดแล้วน้ำลายแตกฟอง อืม <chuckles>
อ อืม อืม <chuckles> ค่ะ โอเคค่ะ คุณหมวก ค่ะ
ยิ่ง เออ เออ แต่พูดถึง พูดถึงตอนนี้ค่ะ พอดีเราอะ มาเปิดแอร์ที่ห้อง แล้วก็หันไปดู เอ่อ แอร์ของตัวเอง มันก็เลย กำลังมองว่าจริง ๆ อะ ด้วยความที่เราก็ใช้แอร์มาเป็น 10 ปีแล้วเนาะ พอแบบอีตัวล่าสุดที่เราติดอะค่ะ มันเป็นนัต อ นวัตกรรมแบบใหม่
อืม อืม ค่ะ โอ้ ยังไงคะ?
คือมันมีแบบ เอ่อ เราจะกดปุ่มที่เหมือนกับว่า ฆ่าเชื้อโรคในห้องได้อะ มันมีเหมือนเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้ใน ตัว อะไรเงี้ย เราก็เลยมานั่งมองว่า เออ เดี๋ยวนี้เนี่ย อะไรต่อมิอะไรเนี่ย มันก็จะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ อะเกิดขึ้นน่ะ แบบเยอะมากเลยอะเนาะ ณ ณ ปัจจุบันเนี้ย ซึ่งเราก็ไม่ เราก็เลยมานั่งมองว่า เออ คนมันก็ช่างคิดได้เนาะ
อืม ใช่ ๆ อือฮึ ใช่
แอร์สามารถที่จะแบบฆ่าเชื้อได้ ปกติเขาบอกว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นหวัด ห้ามอยู่ในห้องเดียวกันนะ แอร์มันก็จะแววแบบ อากาศมันก็จะหมุนถ่ายอยู่ในห้อง เดี๋ยวก็ติดหวัด ใช่ไหม?
อืม อืม